Mình mình thấy cái chuyện đó là khá là chuẩn đó. <clears throat> Tại vì, ờ, nếu như mình là một người sáng tạo nội dung, ừm, có một cái từ khác gọi là influencer, tức là một người có ảnh hưởng đến công chúng, đúng hông nào? Thì mình cũng không nhất thiết là mình phải phải là một người nổi tiếng trong showbiz, nhưng mà mình có cái sự ảnh hưởng, thì bản thân mình cũng phải ý thức được là chuyện đó mình những cái chuyện mình làm trên mạng xã hội thì rất được
Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì Ừm. Là sẽ ảnh hưởng đến nhiều, ừm, đến nhiều người nữa.
Đúng rồi, ừm, rất là nhiều người xem, nên là, nó ảnh hưởng rất là nhiều người khác. Thì mình phải làm sao cho nó nó nó chỉnh đốn, nó có một cái tư cách nó, ô kê.
Ừm. À, vậy á Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý đó, vậy á, nếu trong trường hợp, á, mà bạn có thể mà tư vấn cho cái người, à, làm sáng tạo nội dung đó đó, để mà giữ được cái, ờ, cái cái bản sắc sáng tạo của họ nè, mà còn giữ được, à, gọi là, ừm, cái nội dung, à, sạch nè, thì bạn nghĩ là bạn nên gợi ý cho họ làm những gì?
Ừm. Ừm. Ừm Thì, à, mình nghĩ làm họ phải nên giữ cái chất của họ thôi, mỗi người họ, ai cũng có chất riêng, và nếu như họ thật sự là một người có khả năng, có một cái khả năng sáng tạo.
Ừm. Ừm, hợp lý ha. Thì là cái chắc là định hình họ, đúng hông?
Đúng rồi, họ phải giữ cái chất đó để định hình bản thân họ và cái l cái cái, a, cái chủ đề mà họ làm ra, và cái cái cái cách cái cách của họ trong cái cái việc họ làm truyền tải video đó, thì nó sẽ giúp cho họ về sau là họ không bao giờ họ bị, gọi là, quên đi đó. Nhưng mà ki khi mà họ bẵng đi một thời gian họ quay lại, thì ai cũng nhớ hết.
Ừm. Ừm. Ừm. Nghe là hợp lý á, nghe là hợp lý á. Vậy là tức là, ờm, họ cần phải giữ cái chất nè, mà còn phải tìm hiểu những cái nào mà tốt hay không tốt nữa, để mà có thể, ơ, truyền đến những cái người mà theo dõi họ một cách tích cực hơn trên mạng xã hội, mà còn giúp người ta là học cái những cái sáng tạo, ờ, từ, ờ, những người làm, ờ, sáng tạo nội dung số nữa. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, xác. Thì, à, nhưng mà, mình thấy là, kiểu như là, những người mà, kiểu, nghệ sĩ mà họ truyền thống á, họ làm bây giờ cũng họ cũng nên nền tảng số họ làm rồi. Đó, nên là, có một cái cái cách khác họ họ sáng tạo trên một cái nền tảng số, cũng rất là hay.
Thì Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồI, thì nghe bạn chia sẻ mà mình thấy rõ luôn á, là mạng xã hội á là nó cũng có ảnh hưởng bản sắc sáng tạo nè, nhưng mà nó cũng ơ, ờ, đưa đưa đưa được nhiều niềm vui và được cái chất riêng đến mọi người nữa. Thì cảm ơn bạn ngày hôm nay, đã cuộc về việc ờ, cuộc trò chuyện này. Chào bạn.
Ừm. Ừ.